शुरुआत से मेरे साथ में एक अ, दिक्कत रही है कि मैं जो है कि अ, कह लीजिए कि जब बहुत सामाजिक आयोजन होते हैं जिसमें व्यावहारिक अ, आपको व्यवहार बनाने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। वहाँ मैं अपने आप को थोड़ा-सा पीछे हटते हुए पाता हूँ। जैसे कि, कोई भी सामाजिक इ आयोजन होता है। जैसे की शादी, जन्मदिन, दफ्तर की पार्टी या कोई भी छोटा-सा सम्मेलन हो या मिलन हो, तो बाहर से तो मैं सामान्य दिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अंदर से जो है, आत्मविश्वास की मैं बहुत कमी पाता हूँ अपने अंदर, और मेरे भीतर जो है, मन में कई सवाल मेरे उठने लगते हैं। जैसे कि मैं वहाँ कैसे बोलूँगा, लोग क्या सोचेंगे? अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो क्या होगा? अगर मैं चुप रहा तो लो मतलब आजू-बाजू मेरे जो लोग हैं, कहीं मुझे अजीब ना समझने लगे। तो इस तरीके के विचार भी जो है मेरे मन में, बहुत ज़्यादा अ, कोंदने लगते हैं और मैं परेशान भी हो जाता हूँ क कई बार। और ये चीज़ काफ़ी समय से मतलब मैं कह लीजिए कि मेरी ज़िंदगी के शुरुआत से ही, ये चीज़ रही है मेरे साथ में। अब कारण मुझे पता नहीं कि क्या है? अ, लेकिन अ, मैं इससे अब जो है परेशान होना थोड़ा-सा मुझे लगता है कि, ये चीज़ मुझे ज़्यादा विचलित कर देती है। और मेरे व्यवसाय में भी, मेरे रोजमर्रा के काम में भी थोड़ा-सा व्यवधान डाल रही है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि कि आप मुझसे मुझे कुछ अच्छी सलाह दें या मुझे कुछ विचार-विमर्श करके मेरी इस, जो दिक्कत है इसकी जड़ तक पहुँच के मुझे इससे निकालने की कोशिश करें थोड़ा-सा।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, जी बिल्कुल। मैं समझ सकती हूँ आपकी समस्या को और मैं ज़रूर इसका हल निकालने की कोशिश करूँगी। अ, लेकिन इससे पहले ना मैं आपकी समस्या को थोड़ा-सा विस्तार से समझना चाहती हूँ जिसके कारण मुझे कुछ प्रश्न के उत्तर चाहिए आपसे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप आमतौर पर किस तरह के आयोजन में बेचैन महसूस करते हैं?
जी। ज़रू हाँ, जी। जैसे कि अ, अब मैं आप्स आपको बताता हूँ कि जैसे कि अभी मैं जिस कार्यक्षेत्र में हूँ मैं 1 कलाकार हूँ और आए दिन हमको बाहर जाना ही पड़ता है। अ, कह लीजिए कि जहाँ ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना पड़ता है। तो अभी तो अ, जैसे कि अभी जो मेरी ज़िन्दगी है उसमें मुझे इ इस चीज़ का ज़्यादा सामना करना पड़ता है और अ, व्यावसायिक तौर पर ही अ, वैसे तो पारिवारिक मिलन में तो अब इतनी शामिल होने का मौका नहीं मिलता है मुझे।
हुँ, हुँ।
वो ज़्यादा तौर पर जो दिक्कत है मुझे इसी चीज़ में आती है, और कई बार अ, लोगों की जो प्रतिक्रिया रहती हैं वो मेरे साथ में बहुत ज़्यादा देर तक रह जाती हैं और मैं उसमें सोच विचार जो है बहुत अधिक ज़रूरत से ज़्यादा भी करने लगता हूँ। तो इस कारण भी ऐसा होता है कि जब मैं दूसरी बार मुझे जाना होता है अ, कहीं भी, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में रह जाती है और उस कारण भी मैं अ, वहाँ भी ठीक से अपनी बात को नहीं रख पाता। तो कारण में ऐसा भी हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ही दबता जा रहा हूँ इसी चीज़ में और अ, जितना खुलने की बजाए थोड़ा-सा और मैं अ, पीछे हटता जा रहा हूँ बल्कि सिमटता जा रहा हूँ। ऐसा भी सूस होता है।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। ये महसूस करना थोड़ा-सा स्वाभाविक भी होता है क्योंकि जैसे आप रह रहे हो कोई बात नहीं मैं आपकी समस्या का हल ज़रूर निकालूँगी। तो आप मुझे ये बता सकते हैं, क्या आप पहले कभी ऐसे आयोजनों में अच्छा महसूस कर पाएँ हैं?
जी, कई बार अ, जैसे कि अगर मैं याद भी करूँ तो ज़्यादा मुझे उदाहरण याद भी नहीं आते हैं। मतलब इक्का-दुक्का ऐसे कुछ कार्यक्रम रहा एँ रहे होंगे, जहाँ मैं थोड़ा बहुत सहज महसूस कर पाया होऊँगा। लेकिन उस पे मेरा कोई वश नहीं था मतलब ऐसा नहीं था कि मैं, मैं उसको चला रहा था वो शायद स्वतः ही अपने आप ही हो गई थी वो चीज़। तो शायद मुझे उस समय थोड़ा-सा अच्छा लगा। तो ऐसे कार्यक्रम मुझे 1-2 ही याद आते हैं। अ, वरना अ, अमूमन ज़्यादातर तो यही होता है कि मैं थोड़ा-सा मायूस ही रहता हूँ और आत्मविश्वास की जो है अपने अंदर, बहुत ही कमी पाता हूँ। जब मुझे व्यावहारिक तौर पर लोगों से मिलना रहता है, ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना होता है। तो वहाँ तो मुझे काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। तो, आप मुझे बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा जो डर या फिर चिंता, वो मुख्य किस बात के लेकर होती है, आपको सामाजिक आयोजन में?
जी। अ, मैं सोचूँ तो एक हिचकिचाहट सी रहती है जैसे कि मैं अभी आपको बताऊँ कि मेरे शरीर में कुछ परिवर्तन होते हुए मैं महसूस करता हूँ जो मैं अ, समझता हूँ कि अभी हालिया तौर पर जो मेरे साथ में होते हैं कि जब भी सा सामाजिक आयोजन में मैं जाता हूँ। तो थोड़ी-सी जकड़न मैं महसूस करता हूँ अपने शरीर में और विचार तो मेरे मन में बहुत सारे उठने लगते हैं जैसे कि मैं आपको कुछ बताऊँ कि अ, कई बार तो यही होता है कि लोग मेरे बारे में कुछ प्रतिक्रिया बना रहे होंगे इस तरीके के विचार मेरे मन में चल रहे होते हैं कि शायद वो लोग कुछ सोच रहे होंगे। और वो चीज़ यही हो सकती है कि मेरी क्या तस्वीर बन रही है या मेरी छवि क्या बन रही है उनके सामने और मैं अगर कुछ ऐसा ना बोल दूँ जिससे वो मतलब खुश ना हो और उनको नाराज़गी अ, महसूस हो इस वज़ह से तो ये सब तरीके से अ, कह लीजिए कि मैं थोड़ा-सा जो होता है अपने मन ही मन में अ, उलझ जाता हूँ। और वो चीज़ पीछे छूट जाती है और मैं सिर्फ़ विचार करते ही रह जाता हूँ और वो कार्यक्रम भी निकल जाता है लोग भी निकल जाते हैं। और उस माहौल का अ, हो सकता था जो अच्छा उपयोग मुझे एक कर सकता था मैं वो भी नहीं हो पाता और इस वज़ह से कई सारे नुकसान मुझे झेलने पड़ते हैं व्यक्तिगत तौर पे भी और व्यावसायिक तौर पर भी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। <clicks tongue> हुँ। हुँ। ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं, कि आपको बातचीत शुरू करने में भी थोड़ी-सी दिक्कत आती है? मतलब, अ, जैसे नए लोगों से जुड़ने में कभी-कभी कठिनाई महसूस होती है? और जब नए लोग सामने आते हैं, तो बातचीत में भी कहीं न कहीं दिक्कत आती है। तो, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है?
हाँ, हाँ, बहुत होता है मेरे साथ में ऐसा, और अ, नए लोगों से मैं थोड़ा-सा अ, कटता भी हूँ, अपने आपको को पीछे होते हुए भी पाता हूँ। और इसकी वजह वही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि, थोड़ी-सी हिचक रहती है। और कई बार अ, मैं ही सोचने लगता हूँ कि सामने वाला शायद मेरे बारे में कुछ सोच रहा है। जो कि जिसको मैं, अम्म कह लीजिए कि अपने नियंत्रण में नहीं ला पाता हूँ, और वो चीज़ होती हुई मुझे नज़र आती है। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले के मुकाबले अब थोड़ी-सी उसकी जो रफ़्तार है वो कम हो गई है। थोड़ा-सा नियंत्रण में रख पाता हूँ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। और, अ, जैसे कि मैंने बताया कि, हाँ, लोगों से मिलने में तो अभी भी बहुत ज़्यादा कठिनाई तो महसूस होती है। नए लोगों से खासतौर पे।
हुँ। हुँ। जी, जी, बिल्कुल। तो क्या आप इस दौरान, अ, क्या आप अपने शरीर की भाषा, जिसको अंग्रेज़ी में बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, उस पर भी आप ध्यान देते हैं? जैसे कि कभी आँखों का संपर्क मुस्कान या फिर अ, खुला हाव-भाव, मतलब क्या उस समय आपका अ, शरीर की भाषा होती है?
जी। जी। मेरे शरीर में तो म जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे कंधे जो हैं बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और, शरीर भी जो है वो थोड़ी-सी जकड़न में महसूस मैं अपने आपको को करता हूँ और साँसों का जो अ, एक जो होता है ना प्रवाह जो होता है, वो भी कई बार बहुत ज़्यादा अ, डामाडोल होते हुए मुझे नज़र आता है और मैं उसको महसूस भी कर सकता हूँ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि, ऐसी स्थिति जब आती है तो मेरी साँसें जो हैं, वो रुक-रुक कर चलती हुई मुझे महसूस होती हैं, जिसकी वज़ह से काफ़ी तनाव मुझे अ, लगता है और मैं कई बार तो ऐसा होता है कि पसीना बहुत तेज़ आने लगता है, तो कई बार मैं ज़रा डर भी जाता हूँ 1-2 बार तो मुझे हॉस्पिटल भी जाने की ज़रूरत पड़ गई इसी चक्कर में और पता चला कि ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बस स्ट्रेस है थोड़ा-सा ऐसा कुछ, बोल के मुझे डॉक्टरों ने कहा कि थोड़ा-सा स्ट्रेस कम लीजिए। पर स्ट्रेस कम कैसे लूँ ये तो समझ में नहीं आता है। दिक्कतें थोड़ा-सा अ, जब ये अ, व्यावहारिक तौर पर मुझे मिलना रहता है तभी ज़्यादा मुझे सामना होती है, वैसे अकेले रहता हूँ तो ऐसा कुछ मुझे दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये चीज़ कहीं न कहीं तो एक, कमी तो है ही और मेरे अंदर मैं चाहता हूँ कि इसको सुधारा जाए क्योंकि अ, ये पहले तो ठीक है जब आपको समझ में नहीं थी ये चीज़, तो चल जाती थी, लेकिन अब जब आपको दिख भी रही है, आप समझ भी रहे हैं उस चीज़ को, तो कहीं न कहीं वो नुकसानदेह ही है। और जो लोग अच्छे तौर पर व्यावहारिक तरीके से बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लोगों की समझ जिनको होती है, उनसे अगर सलाह-मशवरा किया जाए, तो वो कहीं न कहीं आपको फ़ायदा ही पहुँचाता है। तो इसलिए मैं अ, समय-समय पर लोगों से बात करते रहता हूँ जैसे कि अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ। तो उसका उद्देश्य यही है कि मैं समझ सकूँ कि इस चीज़ को मैं अ, ज़्यादा से ज़्यादा सरल कैसे कर पाऊँ और सहज, स्वाभाविक तौर पर, मैं इस चीज़ को स्वीकार कर पाऊँ और अपने जो मेरा, प्रकृति है, जो मेरा स्वभाव है, उसके साथ मैं इसका एक बढ़िया गठबंधन भी कर पाऊँ।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपकी अ, समस्या को समझ चुकी हूँ और आप चिंता मत करें। अ, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी अ, खु मतलब आपको खुद को तैयार करना भी थोड़ा-सा ज़रूरी होता है क्योंकि आयोजन से पहले खुद को आप मानसिक रूप से तैयार करें। खुद से कहें कि, "मैं एक सहज हूँ। मैं एक आत्मविश्वासी हूँ और ई लोग क्या कहेंगे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।" और एक सकारात्मक सोच जो होती है, वो कहीं न कहीं डर आपके कम कर देगी और देखो, जो कपड़े हो गए और पोशाक, वो आप ऐसे चुनें जिसमें आप एक आरामदायक और एक आत्मविश्वास महसूस करें क्योंकि कई बारी ना कपड़े भी हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। तो आप आपको लगता है कि, "हाँ, वो मेरे लिए ठीक है या लोग मेरे को उसपे देख के जज नहीं करेंगे।" तो आपके लिए ठीक है वो और अपने शरीर की भाषा पर बिल्कुल ज़्यादा ध्यान दें। अपने आँखों के संपर्क, आई कॉन्टैक्ट जिसको कहते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो एक ये दर्शाता है कि आप कितने क एक आत्मविश्वास में हो, कितना आपका कॉन्फिडेंस है एक सामने वाले से बात करने का। तो एक क्या होता है कि वहीं से ही ना लोग जज भी कर लेते हैं आपको। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी एक मुस्कान, एक जिसे कहते हैं ना बिल्कुल लाइट स्माइल, वो र आप रख सकते हैं। ना ज़्यादा खुल के स्माइल कर सकते हो, ना ज़्यादा आप बिल्कुल ही स्माइल ना करो। एक लाइट स्माइल, होनी बहुत ज़रूरी होती है ऐसे आयोजन में और खुला हाव-भाव। जैसे कोई आपसे आ रहा है, आप खुल लेके अपनी बातचीत करो। उससे क्या होगा, सामने वाला आपकी बात को अच्छी तरह समझेगा और अ, छोटे कदमों से शुरुआत करो। यदि आपको लगता है कि आयोजन बहुत बड़ा है, तो पहले आप परिचित लोगों से बातें शुरू करो, जिनको आप जानते हैं। फिर नए-नए लोगों फिर नए लोगों से आप धीरे-धीरे जुड़ना स्ट अ, शुरुआत करो। अ, मतलब खुद पर दबाव मत डालो, आराम से, छोटी-छोटी बातचीत से, मुस्कान से आत उससे क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ने में आपकी मदद करेगा और सोचिए कि आप आयोजन में कौन-सी गतिविधियों में हिस्सा लोगे, कौन-सी ऐसी बातें करोगे। आपको लगता है कि हाँ, अब जैसे कि कोई एक समूह में बातचीत चल रही है किसी चीज़ को लेकर। अगर आप उस बात को लेकर जो आपने बोलनी है कि आप पूरी तरह से श्योर हो कि, "हाँ, मेरा जो पॉइंट है, जो मैं रखने वाला हूँ पूरे समूह के सामने, क्या वो सही होगा?" तो आप रखो। नहीं तो फिर ये होगा कि सामने वाले फिर आपको भी शर्मिंदगी महसूस होएगी कि अगर किसी सामने वाले ने आपके पॉइंट को गलत ठहरा दिया तो। तो ये होगा कि इससे आपका मन भी शांत रहेगा और एक अचानक स्थिति में भी आपका जो डर होगा, वो कम होने लग जाएगा और याद रखें, कभी भी आप खुद को मत जज करें क्योंकि हर कोई अपनी दुनिया में ना व्यस्त होता है। हर कोई आपको जज नहीं कर रहा, वो सिर्फ़ एक हमारी हमें लगता है कि लोग हमें जज कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं। सब अपने-अपने चीज़ों में, अपने-अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं और अगर आपको लगता है कि, "हाँ, मेरे से गलतियाँ हो गईं या असफलताएँ हो गईं।" उसको सीखने का हिस्सा मानें और बिल्कुल किसी दोस्त या परिचित के साथ जाएँ, समर्थन लें। कभी भी इस चीज़ से डरना नहीं है, बल्कि उसका जाके सामना करो कि, "हाँ, मैं तो करके रहूँगा इसका सामना।" और साथ खोने से मतलब साथ होने से ह ये होता है कि चलो, ठीक है, थोड़ा-सा डर कम हो जाएगा। लेकिन ये है कि आप अभ्यास जारी रखें क्योंकि ऐसे बहुत से ऐसे एक आय अ, सामाजिक आयोजन होता है, जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आपको ये है कि एक आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करना है और डर किसी को साम अगर आपको लग रहा है ना, ठीक है, अपने तक रखो। किसी सामने वाले को शो मत होने दो। जी।
जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। अच्छा। जी। ठीक है। जी। ठीक है। अच्छा। ठीक है। जी। हाँ। ठीक है। हाँ। सही बात है। हाँ, जी। जी। जी, बिल्कुल। ये सुनकर सच में मेरा मन बहुत हल्का महसूस कर रहा है और काफ़ी अच्छी बातें और कई नई पहलू आपने जो है, मुझे बताया और उन पर अमल करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका ये सब मुझसे साझा करने के लिए।
जी, जी, बिल्कुल। अगर भविष्य में भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े, तो मैं आपके लिए उपस्थित हूँ। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।